で、ちょっとそういう、あのほんとにね、テニスでもほんとに全然いいと思いますし、あの、やられてるね、サウナのその熱い、何か、何だろう、辛いながらも、だから、楽しめるって言ったら、へいあれの、あ、すごいあい相反する言葉になっちゃうんですけど
うん。 うん、うん。 なんか、うーん、まあ、そのその時は苦しいんですけど、終わった後が気持ちいんですよね。まあ、その、サウナの後って冷水入って、その瞬間も、なおさらストレスなんですけど、それが終わった後の外気浴が何とも言えない気持ち良さってのもありますし、結構その、身体的に物理的負荷をかけると、まあ、まずそこで意識がそっちに身体に向きますし、それが終わった後の開放感ってのが気持ちいいので、そういうところで、いえまあ、身体的な解放感もあるので、そこら辺で否定的なセルフトークに向きにくいってのは確かにありますね。気持ちいい時って自然と自分のセルフトークも、比較的ポジティブなの方に向かいやすいので
うん。 あ、すうん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。かなんかテニスね、されるのであれば、うん、だんかこうどんな練習法がいいのか分からないですけど、なんだかなんだろう、こう、す打ち返す練習を野球の千本ノックじゃないですけど、あの、こう30回やってみるとか、それで上達につながるのであれば、その間がね、筋肉痛にで、あ、腕がもうつなんか疲れてきたなみたいな、なるのも、そこもうん。
うん。 まあ、そうですね。 <chuckles> なかなかひとりでやるものであると、それをね、途中で辞めてしまう、え否定的なセリフとか優勢になって辞めてしまう時あるんですけど、これは友人とやる試合とかだとなかなかそうはならないので、ま、そういう意味では実践的なテニス、できるのであれば積極的にするとですね、否定的なセリフとか消えていくので、まあ、そうでそれで、定期的にやっぱテニスっていうのは大切なのでやっていこうかなっていうのはすごい思いました。うん、今日あ、だちょっと話してて色々ね、あの、改めて認識できたことも多いですし、うん、この身体的な感覚とかに意識を向けることによって、ひ必然的に、ひすひつ否定的なセリフとか少なくなっていくくっていうことがね、ちょっと分かりましたので、はい、今日はお話をね、もうすごく丁寧に聞いてもらって、あの、向き合っていただき、アドバイスも貰いまして本当にありがとうございました。
うん。 そうですね。うん。 うん。 そうですね。 うーん。 うーん。 うーん。 いえ、あのこちらこそではね、誰でも失敗はありますし、その失敗があって成長できるっていうところもありますので、まあ、そのね、してしまった失敗は、もちろんへこむとは思いますけれども、それを、く成功の糧にするというね、ちょっと気持ちの、「こう次は絶対しないでよしないぞ」っていうね、ネガティブではなく、ポジティブな方に持っていかれたら仕事の方でもね、いい方に進むんではないかななんて思いました。はい。